J'ai je s ouais, c'est un peu entre 2 et ça va vraiment être en boucle. Je pense que, typiquement, heu en gros, je crée mon entreprise et heu et du coup, tu as un côté où on est 2 dessus mais quand même, tu es tout le temps un peu sur les mêmes idées et avoue dès que tu as un une étape que tu as envie de passer, tu penses qu'à ça et tout et dès que c'est difficile, ça te fait aussi un peu stresser et du coup, ça va être typiquement, heu, ce genre de truc, genre, typique où on on crée des applications mobiles, si on f sort un truc, que ça intéresse personne, heu, je vais être en mode: «Mais comment on touche les gens? Est-ce qu'il faut qu'on fasse des comme du contenu? Est-ce que?» et ça et je dans ma tête, j'ai l'impression de trouver des stratégies mais alors que c'est complètement, heu, enfin, c'est nul, quoi, tu tu peux pas, heu, faire ça au milieu de la nuit, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a en boucle, ouais? OK. Ouais, tu te pose des questions, ouais, c'est vrai. Elles sont toutes nulles ou justement c'est dans ce moment-là, peut-être, c'est que tu peux trouver une idée qui marche bien mais tu t'en rappelles plus, heu, lors de ton vrai réveil, non, c'est pas possible ça?
Mais du coup, j'essaie de trouver un mix, en fait, je pense que globalement les idées auxquelles je pense, je m'en souviens le matin mais du coup quand ça arrive, ce que je fais, maintenant, c'est que j'essaie d'avoir un éclair de lucidité au milieu de mon sommeil pour me forcer à me lever et en fait, de réussir à me lever, ça fait un peu annuler le truc, quoi, genre, heu, je me réveille complètement et je me dis: «Ah! OK, je suis en train de tourner en boucle et ça a aucun sens».
Dur, ouais, ouais, clairement. Ah ouais! Mais au final, tu dors pas, si tu tu te réveilles vraiment?